Bueno, pues me gustaría que me platicaras un poquito acerca de estas técnicas sencillas para poder experimentar desde ya. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que esté justo, p buscando como hacer algo nuevo, experimentar, ya sea en lo personal, en alguna situación de trabajo, eh, tal vez con su familia? ¿Cómo por dónde empezar?
Uy, le diste casi, casi que al clavo. <giggles> Una técnica para mí así que que me encanta es, por ejemplo, el de los 5 minutos sin presión. Eh, ponerte un tipo, no de tempore temporariz temporarizador, sino, que una especie de sentirte un poquito así de 5 minutos, voy a bajar a agarrar, y y ser servirme un vasito de agua, y descansar, sobre todo descansar la mente, ¿verdad? <laughs> Con este ajetreo, y, este, pues, sobre todo
<chuckles> Ajá. Okey. Sí.
todo lo que hay ahorita como tecnología, redes sociales, los hijos. <chuckles> Eso más que nada. Los primeros 5 minutos.
<hiccups> Claro, sí, que que entre una actividad y otra, pues, no hay como estos minutos de descanso, ¿no?
Sí. Sí, pues, exactamente. También sabes que otro que que, más o menos, si implemento así de rapidito, el que también puedas intentar el famoso "Cambia de herramienta". Por ejemplo, si siempre escribes con la compu, hazlo un ratito con el papel.
Okey.
Y a lo mejor hasta te salen las las ideas más creativas, y de repente estás anotando algo, ¿por qué? Porque siempre pasa en que tienes una idea creativa, y quieres plasmarla, y dejarla guardada así como que para seguirle después. Pero, en lo que enciendes la compu, en lo que buscas el block de notas, o, una herramienta que utilices perfectamente de ese tipo Exacto. <laughs> Entonces, este, pues el cambiar de herramienta de repente funciona. Un papelito y un lápiz. ¿no? Es algo así como que rapidito.
¡Ah! Ujú. Ya se te fue la inspiración. <laughs> Okey. Claro. Okey, pues sí, está muy interesante ese enfoque porque al final del día, eh, pues tenemos que aprender también como a ser prácticos, ¿no? Y a usar las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, como dice me gustó el ejemplo de aquí a que prendes la compu, buscas el programa, lo escribes, lo guardas, pues, ya hiciste tu nota, ¿no?
Bueno Sí. Exac exactamente. Mira otra, por ejemplo, a ver, de repente, eh, te, eh, quieres enviar una foto, un video, o, algo así ¿verdad? Un una especie de edición. No necesitas descargar una una aplicación así como que sofisticada. Bueno, tiene las aplicaciones de las redes sociales. Que esas ya también tienen así un poquito de edición, y pues, te ayudan a mejorar cualquier foto, la que tú quieras. Obviamente pues, no la publiques, o, bueno si tu intención es publicarla bueno ya sería ya otro otro punto, pero ahí mismo puedes editar esa. Exacto, puedes editarla, cortarla, duplicarla, hacerla video, ese tipo de cuestiones y meterle así a unos efectos. Hay unos efectos buenos que de repente salen ahí en Tik Tok que los puedes utilizar, ¿verdad? Como filtros, y ya pues tu creatividad también ahí está un poquito, eh, explorando en el caso de que te guste.
Ajá. Sí. Ajá. Otro, eh otra historia. <chuckles>
Y también
Oye, y dime una cosa, ¿tú crees que las personas por naturaleza son, eh, propensas a experimentar? O, ¿crees que más bien como que la gente va como ya muy a lo seguro, a lo que sabe hacer, a lo que le gusta, a lo que le da esta cierta, eh, pues, seguridad justamente? O, ¿crees que sí la mayoría se arriesga, y de pronto toma como algunas decisiones muy diferentes a como suele ser?
Buenos Bueno, sí, tienes razón. Hay veces que te a te avientas a cosas que son muy diferentes, obviamente con el toque personal de cada quien, ¿verdad? Y de lo que tienes a la mano. Hay muchas herramientas, eh, si por ejemplo, a ver, lo único que tienes es tu tablet, bueno, e es una herramienta muy poderosa. Mucha gente piensa que necesita una súper computadora para hacer, digamos, videos de edición. No, no necesariamente. Ahí puedes experimentar. Hay pequeñas aplicaciones que son gratis, o, a lo mejor, eh, no son gratis porque te te empiezan a bombardear con con publicidad dentro de la aplicación. Ajá. Pero, eh, te pueden ayudar por lo menos a entrenarte, y saber, eh, qué exactamente, eh, qué herramienta puedes utilizar, o, qué aplicación puedes usar.
Ujú. Sí. De publicidad.
¿Verdad?
Claro, sí, totalmente. Y dime, tú personalmente, eh, sí entonces aplicas este este tema de cada herramienta, o de usar todo lo que tienes a la mano. O sea, digamos que haces el mejor uso de los recursos para experimentar, para probar cosas nuevas, eh, ¿tienes como alguna anécdota que me quieras contar, o, algún algún momento de tu vida donde justamente hayas hecho esto, ya sea en tu trabajo, eh, para tu casa, para tu con tus hijos?
Sí. Sí, mira, bueno, pasa lo siguiente, que yo estuve acostumbrado mucho a crear mis propias herramientas, eh, de alguna manera como programador, ¿verdad? Que, pues, que si necesito, por ejemplo, tener un bloc de notas, eh, lo creo yo mismo. Y ya yo sé qué herramientas necesito, y no estoy no estoy, por ejemplo, metiéndome Hay muy hay muy buenos herramientas que, por ejemplo, tiene Google, ¿verdad? Pero Google, pues, también tiene su su parte esa como, digamos, del otro lado, que todo lo que guardes ahí, todo ese tipo de información, pues, también puede jugar en tu contra. ¿Cómo? Eh, que otras personas lo puedan, eh, observar. <chuckles> Entonces a mí me gusta eso, hacer mis propias herramientas, de ese tipo. Pero, ¿qué pasa? Que pues, eh
Ah, okey. Sí. ¡Ah! Claro. ¿Y como qué herramientas has creado aparte del bloc de notas?
Ah, pues <giggles> muchas muchas que realmente ya no tengo cuenta. Mira, por ejemplo, una vez necesitaba llevar el control de las páginas que que instalo, porque también doy el hospedaje, ¿verdad? Así se le llama, hospedaje
Ah, okey.
que es donde va a vivir tu página, y de Internet. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ujú. Como antes se usaba nada más instalar el el servidor, y todo se manejaba por medio así se le llama, consola. Es como una interfaz que está así como puro eh, de fondo negro, y puras letritas, <chuckles> digamos así. Bueno, esa es la consola. Pero una consola no te lleva el control absolutamente de nada, simplemente tú instalas, y ya obviamente aparece la aplicación por aplicación. En este caso, por ejemplo, el bloc de notas. Yo lo instalo, pero para poder verlo necesito tener una interfaz, ¿qué es la interfaz? Bueno, algo que pueda yo abrir en mi navegador, o o instalar en mi computadora para poderla ver así como que visualmente, <laughs> y ahí hacer mis cambios.
Sí. En internet, ¿verdad? Okey. Ajá. Ah, ya. Ujú. Okey, es digamos como donde, cuando tú le das clic a cualquier aplicación, esa es la interfaz.
Exacto. Exactamente, entonces, ¿qué fue lo que creé? Primeramente fue un un controlador, una especie de web server, así se le llama. Un servidor para exactamente todas las aplicaciones que de repente tengo, o que he desarrollado, y ahí las veo. 1, por ejemplo, es como, por ejemplo, el bloc de notas. Otra, que ya no tengas la necesidad de tener un correo electrónico. Bueno, a ver, a veces te pasa a ti, que necesitas enviar un correo electrónico así rapidito, ¿verdad? Y para esto, pues, necesitas entrar, o, a tu computadora, o, a tu tablet, o, a tu celular, y si no tienes ya, eh, guardado tu correo ya configurado, pues, tienes ese problema que ahora te pide, la clave otra vez, y luego no te sabes la clave, o, ese tipo de situaciones. Bueno
Okey. Ajá. Ajá. Ajá. No puedes entrar. Ajá. Sí.
¿qué fue lo que creé? Yo creé Tengo una aplicación, obviamente no la no las vendo ni en ese simplemente son herramientas que utilizo.
Para tu uso.
Para así nada más. Exacto, nada más poner el correo que te está enviando, el correo que va a recibir el y y el el contenido. Y ya no me ando con rodeos de estar instalando un correo, y luego otro, y luego otro. Entonces, es algo muy práctico, y así puedo enviar correos rapidísimo, sin necesidad de estar abriendo páginas, buscador. Así es.
Ujú. Ah. Okey. Claro.
Eh, otras. He hecho bastantes, no no no solo hay quedado, ¿verdad? Muchísimas.
Ah, pues, superbien, ahora sí que las vas cre creando me imagino de acuerdo a la necesidad que vas teniendo en en cada momento.
Eh Exactamente, exactamente. U e e en algún punto, por ejemplo, un un doctor, o, un dentista. Un día se me acercó, e, igual le eh, le desarrollé su página web, y le di el hospedaje y todo, y platicando un día me dijo: "Oye, enséñeme a usar Google para mis citas, y controlar todo mis pacientes, y que me llegue un correo directamente a mi teléfono". Obviamente, esa re esa herramienta ya existe, y existen en Google calendarios, ¿verdad? También, si no la si no la has usado, te la recomiendo mucho, buenísima. Obviamente, pues
Ajá. Ajá. Ajá. Es una manera excelente de organizarte, ¿no? Y de agregar todas tu como dices ahorita del dentista, pues, todas sus citas, todas tus reuniones, bloquear los tiempos. Sí, la verdad es que es excelente.
Sí. Exacto. Es es es una buenísima herramienta. Entonces, en base a eso, eh, me preguntó que si yo le podía construir una interfaz, y, obviamente, un programa para poder llevar, ya por separado, y que obviamente, pues, no se, no tenga toda la información, sobre todo de de sus clientes, como nombres personales, incluso, hasta domicilios, ¿verdad? Porque, pues, lo lleva todo Google, lo puede llevar todo. <chuckles> Y claro le le dije que sí, pues, que es
Mm. Sí, claro. Sí. Pero como tú dices, a lo mejor hay un poquito la limitante, pues es o no la limitante, pero el riesgo, pues es, eh, dónde está la la información y quién tiene acceso.
Eso. No. Exacto. Exacto. Ese esa es la única diferencia porque, créeme que de todos, eh, Google te ofrece un montón de herramientas muy buenas, nada más que, pues, hay que sacarles provecho. Eh, ¿verdad? En entonces, pues, un un día
Claro. Sí. ¿Y qué hiciste entonces con el dentista?
pues un día me agarré a a a arreglando, y tratando de hacer, no tratándolo, de verdad construyendo su su página, su interfaz, que desde su página web, pues, ahí pudiera controlar todo y pus pusiera usuarios, y administrador, este tipo de cosas. Incluso, eh, la capacidad de leer los archivos, que así se llaman, DICOM. ¿Qué es DICOM? Por ejemplo, cuando tú tienes una una tomografía, una radiografía, y te la dan así como en un disquito, o, en una memoria, la pueda leer ahí en su página ahí, y hacerle los cortes. Ah, bueno, pues ese tipo de cosas, pero, ¿qué pasa?
Ajá. Ah, okey.
Que yo antes las hacía así como manualmente, así como una receta. Eh, primero le vamos a agregar la la la pasta, y luego la vas a poner a a hervir. Ese tipo de cosas, ¿no? Y luego le echas sal. Bueno, así así se empiezan a construir las páginas. Se llama un archivo HTML, pero para su construcción necesita varias cositas, ¿verdad? Ahí no queda la cosa. <chuckles> Bueno, ¿qué pasa ahora?
Ah, okey. Ajá. Okey.
Que tienes la inteligencia artificial. Uy, una maravilla. <chuckles> Una maravilla.
A ver, cuéntame, ¿qué uso le das? ¿Cómo? ¿Po por qué crees que es tan maravillosa?
Uy. Pues te quita muchísimo trabajo. Honestamente. Ahí, por ejemplo, eh, a mí me gusta cos construir así como una receta, mi mi mi lo que esté construyendo, ya sea una aplicación o una página web, me gusta hacerlo y ahí le pongo lo los cambios, lo lo que necesito, la interfaz, los movimientos, bueno, lo X.
Como.
Pero, ¿qué pasa? Al momento de correrla, de de realmente que funcione, hay veces que hay ciertos bichos que no dejan funcionarla y sobre todo errores en la sit sintaxis, así se le llamaría. Bueno, son comandos que uno le pone que de repente no funcionan. Bueno, ¿qué hago? Simplemente ya después de hacerlo se lo pongo a la inteligencia artificial y le digo, ¿sabes qué? Ayúdame a revisar este archivo H-T-M-L exacto. Y dime dónde está exactamente el error y cómo puedo corregirlo. Y así, pum, me dice: "Es aquí y aquí, aquí y puedes utilizar otro". Hasta te da opciones, ¿verdad? <chuckles> Eso es lo bueno.
Okey. Regla es. Ah. <chuckles> Oye, qué maravilla, y pues ya te ahorra todo el tiempo de estarlo revisando manual, ¿no? Y a lo mejor a prueba y error.
Uy. Sí. Y y y o y obviamente, pues, contestando a tu pregunta principal, técnicas sencillas esa es una maravilla. Es lo como que lo más sencillo para simplificar mucho trabajo, mucho, porque créeme que crear una simple aplicación, así como un block de notas, requiere de bastante trabajo. <chuckles>
Ujú.
Entonces, ahí, pues, yo me apoyo en eso. Ujú.
Sí, me imagino, de diferen de diferentes, eh, t habilidades, de mucho tiempo, de mucha paciencia. Entonces, pues sí, con la ayuda de de la inteligencia artificial, pues, puese puedes reducir ese tiempo por la mitad, me imagino.
Demasiada. No hombre, hasta más a veces, <chuckles> porque a veces me tiraba horas, horas, hasta a veces hasta las 3 de la mañana para para decir, bueno, por lo menos lo voy a dejar corriendo y ya mañana le hago cambiecitos como estéticos, ¿verdad?, qué colores, qué más grande, qué más pequeño, logo, nada más, pero el chiste es que necesite funcionar. No, la inteligencia artificial, créeme, una maravilla.
<chuckles> Ajá.
Y pues ya.
Oye, pues súper bien, la verdad es que, eh, esto de la experimentada nunca termina, ¿no? Y yo creo que todo mundo tendríamos que tener como esa curiosidad, esas ganas de estar innovando, de estar aprendiendo, como dices, esto de la inteligencia artificial, explotarlo, sacarle el mayor provecho y, pues bueno, la verdad es que esto nunca para, ¿no? Eh, la tecnología sigue avanzando, entonces hay que aprender a adaptarnos a ella y sacarle el mejor de los provechos.
Exacto. Exactamente, de eso se trata, sacarle el mejor provecho con herramientas sencillas a la a la a la vez.
Perfecto, pues muchísimas gracias por haberme compartido toda esta información, la verdad es que fue muy provechosa esta plática y, pues, espero que se repita, así que hasta pronto.
Gracias a ti, que estés muy bien.